Nè bạn ơi, biết là cái phong tục mà đón Tết của nhà bạn ấy, à, thường là diễn ra kiểu như thế nào? Có nghĩa là gia bình đình bạn ấy thường là sẽ chuẩn bị những gì khi mà, ờ, sắp đến Tết ấy?
Ừm, ừm, thực ra thì mình nghĩ là chắc là cái phong tục đón Tết của nhà mình thì cũng giống như bao nhà ở miền bắc, ở ngoài ở Việt Nam thôi, là cũng sẽ có cái công đoạn là dọn dẹp, rồi xong đó là chuẩn bị bánh trái, rồi xong đó là cúng giao thừa, rồi xong đó là đón Tết bình thường thôi. Thì nhà mình cũng y chang như thế á.
Rồi. <laughs> Ừm. Nghĩa là một cái form cũng rất là cơ bản. Ờ, ngày hội dọn nhà, đúng không? Sau đó rồi là, gọi là, là gói gói bánh rồi này kia.
Đúng rồi. Chuẩn luôn bạn ạ. Chắc chắn là năm nào cũng phải có. <laughs>
<laughs> Ờ, thế thì, ờ, ơ, chắc là ngoài ngoài những cái này thì nhà bạn còn cái gì, kiểu như là, có những cái phong tục gì đặc biệt của riêng nhà bạn không, hay là vẫn chỉ là chung chung như vậy giống như mọi nhà thôi?
Thường thì vẫn là chung chung thôi bạn ạ. Nhà mình thì cũng chỉ là nhà trưởng cành, thế cho nên là cũng không có cái, gọi là, đặc biệt quá. Nói chung là nhà trưởng thì đối với mình ấy, thì là nó sẽ có một cái khác giống như mọi người, là mọi người sẽ phải tập trung vào nhà mình, người ta chúc Tết nhà mình, chứ mình không phải đi chúc Tết người ta. Đó.
Ừm. Rồi, hiểu. Rồi, rất hiểu. Rồi, cái đấy cái đấy thì đương nhiên rồi. Rồi, bây giờ vẫn quay lại cái vấn đề về chuẩn bị đi. Ờ, nghe qua thì có vẻ là cái vấn đề dọn nhà là cái vấn đề lấn cấn nhất mà mà mà bạn đang chia sẻ, đúng không? À, rồi, ngày hội dọn nhà mà, ngày Tết thì, gọi là, coi như ngày hội dọn nhà. Thế thì với bản thân bạn nhá, thì, ờ, khi mà dọn dẹp như vậy ấy thì, ờ, ai sẽ là người, kiểu như là, dọn dẹp chính hay là mọi người cùng chung tay vào?
Nan giải nhất bạn ạ. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi!

Đúng rồi, thực ra thì cái từ sum vầy ấy của bạn, nó cũng khá là m một từ khá là hay. Nghĩa là gần như là cái, ơ, cái cái nhận nhận thức của bạn ấy, bạn cho rằng là ngày Tết là ngày của sự sum vầy, đúng không? Là nơi mà gia đình có thể tụ họp, đúng không? Và bạn nghĩ thế nào?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thực ra thì mình thấy đúng là như thế đấy. Bởi vì là có thể là những cái người đi làm ăn xa, ví dụ như là mình, ngày xưa mình đi học đi, thì đúng là, kiểu, mình sẽ ở ngoài Hà Nội, mình cứ đi làm việc rồi đi học suốt thôi, chỉ có mỗi cái dịp Tết là cái dịp nghỉ dài nhất. Thì đúng là cái dịp đấy là chỉ có cái dịp đấy để sum vầy thôi. Hay là anh chị em của mình cũng thế, đi làm xa xôi thì chỉ có cái ngày đấy mới về tụ họp được thôi, mặc dù là chỉ gặp nhau đâu đó 1 ngày, trong ngày thôi, đúng không? Nhưng mà mình thấy như thế nó cũng vẫn rất là gắn kết, kiểu là, ừm, đong đầy tình yêu thương ấy bạn.
Ừm. Hợp lý. À. Rồi. Ừm, hay đấy. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Công nhận đấy, tình cảm thật. Đấy, thế thì hóa ra là bạn là người, ờ, bình thường là người, ờ, không không phải Tết thì là bạn sống xa quê à?
Ừ, đúng rồi, tại vì mình cũng sẽ phải là học tập và làm việc ở thành phố khác chứ. Nếu mà giả sử lúc nào cũng được ở quê thì có quá là vui đi. <chuckles>
Ừm. Rồi. Tết <chuckles> Thế chắc là là là bạn là năm nào bạn cũng mong nhất là cái dịp Tết, đúng không? Vì nà nó là cái dịp sum vầy mà, được về gặp bố mẹ này kia, rồi là được làm những cái phong tục đón Tết ấy.
Ừm. Thực ra thì cũng cũng mong bạn ạ, cũng mong nhưng mà cũng lo đấy, bởi vì biết sao lo không? Lo là phải lo chuẩn bị rất là nhiều tiền lì xì ờ, lo nhiều tiền lì xì, mừng từ ông bà, bố mẹ, rồi các cháu, rồi các anh chị em trong gia đình, nói chung là nhiều lắm. Rồi xong đó là, ừm, lo về cái phần dọn nhà này, lo về cái phần nấu nướng mấy hôm Tết ấy. Mấy hôm Tết là mình là đứng bếp nhiều nhất mà.
Mong, đúng không? À. Rồi, lo về những cái gì, nói nói nghe. À! <chuckles> <chuckles> Ừm. À, rồi. Hay. <chuckles> Ờ. Ờ. Rồi, hiểu. Nhưng mà thực ra l là trong cái lo đấy thì vẫn, a, tức là c cơ bản nó vẫn là cái vui thôi, đúng không? Lo thì lo nhưng mà tất nhiên ngày Tết thì chắc chắn là bạn sẽ rất hào hứng và rất vui thôi. Ừm, bây giờ mà hỏi, ờ, hỏi bạn
Ừm, ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Thực ra thì mình thấy là cũng mệt, cũng vui, nhưng mà có một cái là chắc chắn là, kiểu, gia đình nào à, không biết là có phải gia gia đình nào người ta cũng xem không, nhưng nhưng nhưng là nhà mình ấy, nhà mình rất là hay xem Táo Quân vào dịp Tết. Ý là, kiểu, mặc dù nó cũng không có hay lắm, thế nhưng mà mình thấy là nó coi như là một cái không thể thiếu được trong những ngày Tết luôn ấy, kiểu, cảm giác mọi người ngồi đấy, xong mọi người xem, mọi người bàn luận về những cái nội dung ở trong đấy ấy. Đấy, thì mình thấy vui.
Sao nào? À, rồi. Gia vị đây, đúng không? Rất hay. Ừm. Ừm, cũng có thể đấy coi như là một cái phong tục của gia đình bạn đi, và cũng có thể nó cũng sẽ là những cái phong tục của những gia đình khác mà bạn, ờ, ờ, chưa để ý, đúng không? Nhưng mà tất cả nó đều tạo nên một cái ừm, tạo nên một cái bức tranh ngày Tết của gia đình bạn, à, và làm rất là nhiều việc, chuẩn bị rất là nhiều thứ, rồi là cả cái sự sum vầy, cả những cái lời chúc, cả những cái phong bao lì xì. Ừm.
Ừm. Ờ, đúng. Cũng có thể là như thế. Ừm. Ờ, nói chung là vừa mệt, vừa vui bạn ạ. Nhưng mà Tết thì chắc chắn là một cái dịp để mọi người, ừm, nó sum vầy ấy, và mình nghĩ hy vọng ấy, là cái phong tục Tết nó cũng sẽ được truyền từ thế hệ này qua thế hệ sau luôn.
Đúng rồi. Công nhận. Ừm.